Ừm, <tsk> cũng có nhưng mà ít, tại vì, ờ, giai đoạn đó thời điểm đó thì hầu như là phải chạy theo doanh số đó, cho nên ai cũng cũng phải cố gắng làm cho nên là không có thời gian nhiều, chủ yếu là mình tự học, tự nhìn, tự làm theo, đó, cho nên cũng khó. Và sau khi mình nghỉ ở đây là mình lại chuyển sang cũng là làm sale nhưng mà làm sale lĩnh vực khác nữa, lại là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới luôn.
Ừm. Ờ. À. Đúng rồi, chuyển sang một cái lĩnh vực sale hoàn toàn mới, nhưng mà khi đó là mình đã có kinh nghiệm, chuyên môn về cái nghề sale bán hàng rồi, cho nên là cũng áp dụng được chút ha.
Đúng, ừm, đúng rồi, có nghĩa là lúc lúc cái thời điểm mình làm với với bạn mình thì mình cũng cũng có ít kinh nghiệm về, ờ, cái cách làm sao để tư vấn sản phẩm nè, cái cách làm sao để để để tìm tìm tìm khách hàng mới đó. Cho nên qua cái lĩnh vực mới này thì mình cũng cũng cũng quen cái cách rồi, nhưng mà nó nó là khó ở chỗ là cái cái tệp khách hàng nó khác nha, nó hông có giống như khách hàng của công ty cũ.
Ừm. Đúng rồi, tiếp cận khách hàng rồi, ờ. Ờ, khác cái tệp và phân khúc khách hàng. Rồi sau đó là mình có gặp cái sự cố gì hông bạn? Hay là mình có gặp ai làm cái người mentor hướng dẫn cho mình hông?
Có chứ, có sự cố chứ, từ mà cái lĩnh vực sale mới này là mình làm hồi xưa nha, cái cái cái công ty cũ thì mình làm chủ yếu là khách hàng của mình là những cái cô tạp hóa, những tiệm tạp hóa nó bình dân, nó dễ nói chuyện. Còn cái khách hàng mới này là chủ yếu là mấy nhà đầu tư nè, giám đốc nè, CEO, tổng giám đốc các kiểu, trời ơi, nó nó căng thẳng, căng thẳng, căng thẳng cực kỳ.
Ừm. Đúng rồi. Khó đó nha, thử thách đó! Ừm, đúng rồi, rất là, ừm, kiểu như là, một bước tiến mới đó, mà bạn có chinh phục được luôn hông?
Đó. Ờ, ờ, cũng may mắn là có một cái đợt mình xảy ra sự cố, sự cố này hông phải do mình mà là do công ty làm dự án đó, làm việc thi công đó, trễ tiến độ thế là là trễ tiến độ, cho nên là, ừm, bị khách hàng ừm, mình đang chạy xe ngoài đường, thế là bị ông tổng giám đốc ổng ổng ổng đang trong cuộc họp nội bộ của ổng ổng gọi điện cho mình ổng mở loa lớn. Mình phải, gọi là, mình phải phải ổng chất vấn mà mình phải giải trình cho toàn bộ cái phòng họp trong lúc mình đang chạy xe. <laughs>
Rồi sao nữa, mà sự cố đó làm sao? Ờ.

Có chứ, thì, à, công ty cũng giao cái, ơ, gọi là, cái chỉ tiêu, cái nhiệm vụ của tất cả cửa hàng trưởng là phải có công tác đào tạo huấn luyện nhân viên, đào tạo về về cái tư duy bán hàng nè, đào tạo về cái tư duy dịch vụ nè, kỹ năng bán hàng, đủ thứ hết để, à, để cải thiện cái vấn đề, ờ, doanh số lên.
Ừm, ô kê. À, rồi, cái kết quả sao? Cái thời gian đó là mình cũng ổn, đúng hông? Mình có vượt qua được cái, ưm, cái khó khăn đó hông?
Cũng may mắn là trộm vía là mình mình làm ở cái cái cái công ty này, cái cửa hàng bán lẻ này mình may mắn á là mình thuận lợi, cho nên là mình làm khó khăn chừng khoảng, ờ, 1 tháng đầu thôi. Những tháng tiếp theo thì mình đều đạt chỉ tiêu doanh số, thậm chí là vượt luôn, cho nên là được sếp, ừm, sếp sếp, gọi là, sếp khen, sếp thưởng cho toàn cửa hàng luôn.
May quá. Ừm. Ô kê. Ờ. Quá là ô kê luôn, quá là đã luôn. Nghe là thấy, ờ, ờ, một cái người quản lý đã trưởng thành được rất là nhiều thứ, học hỏi rất là nhiều thứ, còn đào tạo nhân viên, rồi thu được một cái thành quả rất là lớn ha, à, trong cái giai đoạn khó khăn đó nha. Ừm. Ừm.
Nhưng mà, ơi, ơi, nhưng mà nhưng mà chưa chưa hết đâu, tuy thấy như vậy nhưng lại tiếp tục chông gai tiếp. <laughs>
À, còn chông gai nữa hả? Tưởng là đã ổn, mà chưa luôn. <chuckles>
Tức nghĩa là, ờ, tức tức nghĩa là cái số cái số của mình hầu hình như là mình đi đến đâu là công ty nó có vấn đề đến đó hay sao á? Tức nghĩa là mình làm ở đây được khoảng, ờ, được khoảng 3 năm hơn, gần 4 năm thì công ty bắt đầu đi xuống nữa.
Rồi sao?
Đó, công ty lại đi xuống, đ đúng rồi, công ty đi xuống. Thực ra, thực ra thời điểm đó thì kinh tế hổng hổng ảnh hưởng, mà do cái cái cái cách vận hành của các anh lãnh đạo công ty nó, ơ, mâu thuẫn với nhau đó, cho nên là bắt đầu mâu thuẫn nội bộ xảy ra, đó thế là công ty đi xuống.
Ồ, lại gặp khó khăn theo tình hình kinh tế ha. Ừm. Ừm, cũng khó quá. Ồ. Rồi sao nữa? Tình hình là công ty đi xuống rồi bạn sao?
Công ty đi xuống thì mình cũng đi xuống luôn chứ sao, là mình cũng phải rời công ty để mà mình kiếm việc khác tiếp. <laughs>
À. À, mình lại bắt đầu một cái con đường sự nghiệp mới và lần này là đã, ơ, đã chốt chưa? <chuckles>
Lần này mình lại chuyển ngành chứ mình hổng còn làm sale nữa, mình chuyển qua mình làm về nhân sự, về đào tạo, <chuckles> một lĩnh vực mới nữa.
Ừm.